Ele aparece lá em casa, igual pantalo, sabe, você não quer que apareça, mas não, aparece. Eu já pensei em demolir a área de churrasco da minha casa, só para não ter churrasco lá mais.
Entendi. Aham. <laughs> Mas você pe eh, o o você não precisa convidá-lo, ele aparece assim, o
Se eu não marcar churrasco, ele aparece lá. "Ah, não tem churrasco hoje?". Tem, vou tirar um filé das suas costas.
Ah. Ah, enten <laughs>
Eu penso isso, mas o que eu falo é: "Oh, bem-vindo, cunhado, como vai a família? Entra aí, vamos pegar uma carne para descongelar e fazer o churrasco agora para você". <gasps>
Entendi. Ai, você acaba tratando ele muito bem. Hã.
Porque eu sou um cavalheiro. Trato muito bem, eu sou um cavalheiro. Eu sou o esposo da minha esposa.
Entendi. Entendi.
Para fazer ela feliz todos os dias, eu posso matar a minha alma, mas eu eu não aguento ver ela triste. E ela me fala: "Ai, tolera meu irmão, eu sei que ele é chato, eu sei que ele é um pé no saco, eu sei que ele pega no seu pé, pi-pi-pi-pi-pi-pi, mas eu fico tão chateada de ver vocês 2 brigando", que nós já brigamos várias vezes. Não de porrada. E não por falta de vontade de dar porrada.
<chuckles> Uhum. Mas de discussão? <laughs> Mas de discussão. E e e ela já vi ela j ela ela vê isso acontecer, assim. Em algum momento ela tentou
Mas É. Vou te contar só
barrar um pouco isso, assim, enfim, porq
Quando eu estou lá na churrasqueira queimando a cara para fazer uma carne, uma picanha mal passada para esse bicho enviado do caramunhão, ele tem exige também, a carne tem que estar vermelhinha por dentro, queimadinha por fora. Te te ah, nem vou nem falar. Aí, quando, por algum por alguma, eh, coincidência do destino
Uhum. <chuckles> Aham.